はい。
今、おてこれ以外にお仕事をされてるっていうことなんですけど、あの、お忙しいですか？忙しい仕事なんですか？
うん。 はい。 いや、そうでもないですね。今はちょうど夏休みに入ったので。
あ、夏休みってあるんですか？仕事に。
あの、結構教えることが、お多くですね、ま、大学、まはい、講師やったり、大学周ったりしてるので、で、ちょっとはい。
教えること。わ。 あ、が先生なんですね。
僕、まあ、先生になりたいわけで、なったわけじゃなくて、あの、もともと、ま、今もやアーツアーティストとして活動はしてるんですが、まはい。で、ま、同時に教えたりもしてます。
はい。あ、すごいですね。 へえ、いいいですね、クリエクリエイティブなお仕事で。<laughs>
え、それで ああ、ありがとうございます。ま、それそれでですね、なんか、その、セメスター1セメスター、まあ、ある大学で教えていたんですが、まあ、その、ま、セメスターの終わりにサプライズで、まあ、生徒さんたちが、大学生の
はい。 はい。 はい。 はい。
子たちがですね、すごいあの、おっきいプおっきいなんかメッセージカード？なんかもう等身大のメッセージカードをみんな書いてくれて
はい。 へえ。 すごい素敵。それ、等身大ってまた大っきいですね。
はい、で すごいおっきいんですよ。で、それみんな書いてくれて、その、ま、そのメジャーの方ですね、いちねんせいから4年生、大学生の。なんかメッセージ書いてくれてすごい嬉しかったですね。
はあ。 はあ。 はい。 はい、はい。 え、今それお部屋に飾ってるんですか？
はい。 あれ、どこ行ったかな。<laughs> どこ行ったかな。<laughs> あれ、はい、すいません、ごめんなさい。あれ、そうそうそう、あれ、どっかにあるはずです。すいません、はい。ごめんなさい。最初は飾ってたんですよ。うん。はい。
<laughs> 駄目じゃないですか、そんな一生懸命書いてくれたものなのに、あらら。 <laughs> いや、なんか私も私もそういうなんかメッセージカードってもらこうね、いっぱいもらったことありますけど、等身大ってのはなかなかないですよ。
はい。 うん、そうですよね。どこすどこで見つけたんだろって、この多分ね、手作りだったんですよ、すごいおっきい。はい、す
うん。<laughs> へえ、なんかすごい素敵ですね。
ね、うん、初めてでした。ああいうことされたのは。
へえ。あたしは昔働いてた時に、あの、海外赴任が決まったんですよね。で、その海外赴任が決まったからとゆって、その、うんと、女子だけだったんですけど、あの女子社員がみんなでお金を出し合って、あの「使ってください」って言ってプレゼントを、うん、くれたのと、そう、で、一緒に、あの、最後の出社日にはみんなで記念写真を撮って、で、寄せ書きをくれたのと
うーん。 はい。 はい。 はい。 はい。 うん。 おお、いいですね、それ。 うん。 ああ、いい仲間だ。うーん。
そう、で、あと、あの、後輩社員の、まあ、あんやっぱり女子だったんですけど、彼女からお手紙をもらったんですよね。
うん。 はい。 ああ、いいですね。
そう、それがね、エーよんの紙2枚、便箋びっしり書かれてて、うわ、これラブレターみたいとか思ってね、なんか、あの、すごく、うん、あの、一緒に仕事しててよかったとか、なんか、んあの、あなたを目標にしてこれからも頑張ろうと思うんですとか、うん、なんかね、あの素敵だったところって、あの、いいくつもあの書いてくれてて、あ、こんなふうに私は見られてたんだっていうのでびっくりしたことがあります。
うん。 うお、あ、わお。 すごいな。 ラブレターですよ。 うん。 や うんうん。いや、すごいな。 うーん。 へえ。 なんかなんか仕事の先輩としてすごく人望が厚かったんじゃないんですか？
ね、でもね、そんなに私はいい先輩だったという自覚はなかったので、すごくびっくりして、なんか嬉しかったなあっていうのもありましたね。
うん。 うん。 ええ。でも振り返ってみて、自分は、あの、どういう性格だと思います？その仕事すする時は。
はい。 ああ。 そうですね、割と、うん、なんていうのかな、あの上司に対しても意見する時はちゃんと言って、あの言わなければ、いいけないことはちゃんと言って、一旦引き受けた仕事はやり遂げるまでは頑張るみたいな、途中で音を吐かないとかいうのはモットーにしてましたね。
うん。 うん。 はい。 はい。 うん。 はいはい。 へえ。でも、ま、社員とか他の同僚とかともお話しすることもあるし
うん。 うん、もちろんもちろん。
はい。ええ、すごい気になるんですよ。そういう、どういうふうに働いていたら、そこまで、慕わ慕われるのかっていうのは気になりますよね。
そり ああ。 わりそうですね、割と仕事だけじゃなくて、仕事以外でも何か相談されたら、あの、自分の知ってる限り、こういうふうにやった方がいんじゃないかなっていうアドバイスはできる限りやるみたいな感じですね。
うん。 うん。 うん。 うん。 うーん、うんうん。 なるほど。へえ。
どうも仕事だけの付き合いはではなないですね。例えば仕事終わって、うん、ちょっとね、なんか落ち込むことがあってね、ん、じゃあご飯でも一緒に食べに行く？みたいな感じの付き合いも結構、ま、やってましたね、そういう意味では。
はい。 うんうんうんうん。 ああ。だがそういうことがあって、あ、まなるほどね。ああ、じゃあ優しかったんですね、周りの、あ同僚とか後輩に。
うーん、うーん。 そうですかね、うん、優しいのかな、分かんないですけど、<chuckles> うーん。
ね、うーん。<laughs> すごい頼りになれる先輩だったんじゃないんですか？
まあ、ですね。うん、そう、そういうさ、あとは、あれですかね、あの、取引先の人に、あの、会社辞めることになってとか言ったら、プレゼントが会社に届いたりとかしてびっくりしましたね。うん。
ああ、素晴らしい。うーん。 うん。 はい。 お、すごいですね。 ほんやり手ですね。
は、そういうのもあり。
録音までされることないですよ。
ねえ、うん、なんかありがたいことに、そう、割と会社関係で、そのくせ、直属の上司にはあまりいい上司に恵まれなかったですね。
うん、すごい、すごい。 はい。 うん。 あ、そうなんですね。
うん、なんかあの2人ぐらいはとてもいい上司に巡り合って、そのうちのひとりとは今だにあの機会があったら、あの「久しぶり」って言ってご飯食べに行ったりとかはあるんですけど、ん、なかなかね、それ以外ではあんまりいい上司には直属では当たらなかったですね。
はい。 あ、いいですね。 はいはい。うん。 あ、なるほど。ええ。
さらにその上の上司には割とあの、ま、認めてもらったりとかすることはあったんですけど、うん、そういうそう。もうこの後輩はね、割といい後輩にあたるんですよ。ななぜかしら。
はい。 ええ。 うん。 ああ、良かった。ああ。え、そのはい。
どうどうですか？いんうま、お仕事されてて、はい。
そうですね、なんかやっぱり色んな生徒っとも、結構ね、その、教える時はやっぱり生徒多いんですね。その、若い子たち、僕のも。
はあ。 はい。 はい。
もうほんとに、僕のベイビーぐらい若いんで。ま、そんいうこととなんかその、プライベートでのレベルで、まあ、お付き合いすることは全くないですけど、あの、その、ほんとに学校内で
ああ、可愛いですね。 はい、はい。 うーん。 はい。
まあ、本当、学校の環境にもよりますし。まあ、ここの学校では、そんなにウケなかったかなあとか、ここでは結構、人気出たなあとか、ここではちょっと、教え甲斐があったなっていう。結構場所によって違うんですよ。ウケが、ええ。うんうん。
はい。 あーあ、なるほど。そうですね。やっぱりね、教え子の皆さんも、いろんな性格があったりとかしますもんね。うん。
そうですそうです。うん。はい。ここはやりづらかったなとかもありますし。ただ、その、ま、教える以外の、地元自分がアーティストとして活動してる時は結構、なんだ、皆さん大人なので。
はい。 はい。 はあはあはあはあ。
で、まあ、それでコラボレま、コラボレーションという形でね、一緒に同じ作品を作って。
うん。
で、そういう方達とはやっぱり、プライベートでも、まあ、食事行ったりとか。特にね、一緒に働いている時は、まあ、仕事終わった後に、ご飯食べに行ったりとか。うん。なんかね、くんなったりすることはあるので。
はい。 うんうん。 はい。
で、やっぱりその終わった後は、まあ、お手紙交換したりとか、はい、メッセージカード、はい、ん、プレはい、ギフト、はい、もらったりはしますよね。まあ、そういう中で、ほんとに一時的なものなんで。そのプロジェクトっていっても。もうもう1か月とか2か月とか、まあ、何週間とかって決まってるので期間が決まってるので。まあ、お別れのはい、日は来るってもうわかってるので、大体、何かあちらの方が、ね、用意してくれたりとかししてくれますけど。うん。
ああ。 いいですね。 うーん。 はいはいはいはい。 はいはいはい。 ああ。 なんか、そういう期間限定で、こう、ね、都度、都度そうすると、毎回違うシチュエーションだったりとかするじゃないですか。
はい。 はい。
いつもね、違った、こう、あの、気分でいられるというか。あの、まあ、そういうのもいいですね。変変化があって。
うん。 はい。 そうですね、毎年なんかそうなんですよ。と、プロジェクトの期間も違うですし、あの、その仕事の場所っていうかその街自体が違うので。
ああ、なるほど。
うん、なんすごい新鮮な時もあるし、あ、ここはほんとに嫌だったなというとこもいっぱいあるんで。
でもある意味大変っちゃ大変ですよね。だって同じことをしないわけですよね？毎回違う。で、常に新しいことをこう、創造をね、自分で生み出さなきゃいけないという意味では、あの、ね、おいろんな仕事ありますけど、まあ、ほとんどの仕事ってこう慣れてくると、あとはルーティンになっちゃったりとかして、そんなにこう、ね、言ったらあんまり頭を使わなくてもできたりとかすることもあったりとかしますけど、今のね、お仕事だとそういう風にはならないですよね、まず。
そうです。 はい。 はい。 うん。 うん、うん。 うん。 うん。 うんうんうんうん。 うーん、うーん。 ああ、そうですね、常になんかアイディアを求めて、新しいものを作りたいっていうことで。うーん。からうん、疲れちゃうと僕も最近思ってるんですよ。うん。そう、はい。
うん。 そう、そうですね。うん。
なんか同じでも結局、か同じようなものを作っちゃってるので、まあ、人はそんなに変われないのかなと思って。うん、うん。
なるほど。ま、それは自分の好み。あ、そっか、そっか。同じもの、うんそうです。やっぱりそこに自分の好みが入っちゃってるかな？
そうですね。でも、その
う、うーん。
結構、ま、ちょっと年を取って、スタイルスタイルっていうのは結構確立されてくるんですよ、ある程度。アーティストとして、うん。
はい、はいはいはい。そこは自分の持ち味だったりするんですよね。
そうですね、それは持ち味としてベースとして、まあ、活かすんですが、それ以外、まあ、新しい作品でも前の作品でも同じように、感じたりはしますよね。
うん。ふんふんふん。 はい。 はいはい。 なるほど。ふーん。え、じゃあ自分から何かサプライズをしてみたいとか、そのプロジェクトが終わった時に何かこう、あの、驚くようなことをとかいうあります？そういう風に考えたことって。
うん、うんうん。 はい。 はいはい。 うんうんうん。 はいはいはい。 ああ、そうですね、僕ね、結構人嫌いっていうか、あのね、あのね、プライベートん時は、あの、あんまり人に会いたい会いたくないぐらい、独りになりたい人なんですよ。
あ、嫌いなんですか？ はい。 え、そうなんですか？ええ、はい。
そう、本当は、その仕事の後のお食事とかも避けたいぐらい、会いたくないんですね。独りに、とりあえず独りになりたいんですよ。だからし、ちゃんがあんまり社交的じゃないですね、僕って。
へえ。 へえ、ええ。 え、それなのに、今こういうお話をするような、あの、ことをしてても大丈夫なんですか？
はい。 うん。 え、だから、お話するのは全然、ワンオンワンで話すのは大好きなんですよ。あの、ただ。
あ、それは構わない。あ、そうなんですね。あらあら。
あの、人に会うのが辛いんです。
ああ、あ、対面、対面でこう会う。
分かります？その、人に会う、会社で、会社で人に会うのは全然いいんですよ。もう割り切ってあるから。ただそのプライベートになって会社終わるじゃないですか。
ああ。 はい。
で、終わってプライベートになるに切り替えているのに、そん時にプライベートでお友達に会うのも辛いです。
ええ、そうなんですか。
うん、た だから、ちっと僕からサプライズしようとか、そんなに、そんな、まあ、本当に恋人とかいた時ぐらいじゃないですか。
はい。ああ、ことは。 なるほどね、まあ、恋人はね、また別っていうことですよね、言ったらね。
うんうん。 うんうんうん。そうですね、だから仕事でサプライズして、あんまりないですね。なんかその、日本のおやつを、ななんかその。おつまみに、その、しょ持ってったりすることはありますけど、サプライズはないですね。
はい。 い、はい。 はい。 はい。 ああ。 ああ。
なんかしたことあります？仕事をしてて。うん。
いや、それこそ。<chuckles> 仕事をしていてサプライズっていう、うーん、あれですかね、あのみんなが慕ってたあの、かなり上の上司の方が定年退職をするん時に、あの、まあ、みみんなであの、どういう、も贈り物をしたらいいのかって言って、こうこう一緒に買いに行った記憶はありますね。
うん。 はい。 うんうんうんうん。 ああ、いいですね。
そう、で、それで買いに行って、で、プレゼントをしたら、今度はお返しに、その上司から、あの、プレゼントをもらったんですよ。それが私たちには、ぎゃ逆サプライズだったなって、みんなで。そうそうそう、言ってたんですけどね。
うん。 うん。 うん。 はい。 あ、おお、あれ。 逆サプライズされたんですね。ああ。 なんかすごい恵まれてますね。人間関係、仕事の人たちとかも。素晴らしいなあ。
うん。 ま、でもいい人ばかりではなかったんですけど、まあ、概ねいい方が多かったのかな、そういう意味では、そうそうそう、私は、まあ、割と運が良かったのかもしれないなみたいな。
はい。うん、多かったですか？うーん。 うーん、やっぱ海外でのしお仕事が多かったんですか？
海外ま、ち海外駐在もしたことはあるので、実際海外でも仕事はしましたけど、人間関係はやっぱりちょっと違いますね、日本とは。うん。
うんうん。 うん。 うん。 うーん、うんうんうんうんうん。やっぱ日本の方があれですかね、関係が深まるんですかね。日本との、社員っていうか同僚とは。
うーん、まあ、ちょっと、性質は違うのかもしれないですね。はい。うん。まあ、でも、自分からこう踏み込まないでおこうと思えば、別に仕事だけの付き合いというのも、ね、あの、か不可能ではないから。
うん、うん。うんうんうんうん。 うん。 うん。 うんうんうんうん。
まあ、どこまで自分がこのね、範囲を広げるかっていうことに尽きるんじゃないですかね。
うーん。 なるほど。いや、僕ね、日本で仕事をしたことないんですけどでもはい。でもでも日本人の人たちの愛って結構深いなとか思ったりするので、はい、羨ましいなはい。羨ましいなと思ってます。今日はありがとうございました。
うん。はい。 あ、そうなんですか。うん。あは。 はい。 あ、そうなんですね。うん。 ありがといえ、ありがとうございました。
はい。